มัน มันก็คืออาหารตามสั่งธรรมดาเนี่ยแหละครับ ใช่ครับ ใช่ ๆ ๆ ก็ ก็ ก็คือปกติเนี่ยนะ แบบตอนนั้นเมื่อประ มาณ แบบ 10 ปีก่อน ข้าวมันก็จานละ 40-50 เนี่ยแหละ อ่า มันก็ มันก็คือข้าวปกติเนี่ยแหละครับ ไม่ได้มีความ พิเศษ ไม่ได้มีอะไรเลย แต่ว่าผมรู้สึกว่า ตอนนั้นแบบเรา เราชอบกินข้าวร้านนี้มากอะ คือถ้าเพื่อนถามว่า แบบ "เฮ้ย ไปกินข้าว ไปกินร้าน" เออ ผมก็จะพูดแบบร้านนี้ คือมีบาง คือแบบตรงนั้น อา ตรง ตรงนั้นน่ะมันจะมี ร้าน ข้าวอยู่ประมาณแบบ 4-5 ร้านได้นะ แต่ผมอะจะเลือกร้านนี้ ส่วนเพื่อนอีกคนเขาก็จะเลือกอีกร้านหนึ่ง ผมก็เลยถามว่า "งั้น งั้นผมไปสั่งข้าวร้านนั้นมากินร้านนี้ ได้ไหม?" <chuckles> <sniffs> ใช่ ๆ ๆ
อาหารตามสั่ง อ๋อ อาหารตามสั่ง โอเค อือ ๆ ค่ะ เออ ๆ ไป ไปที่ไหน? ร้านนี้ตลอด อืม <chuckles> กินร้านนี้ เออ เออ คุ คือ คือสิ่งที่คุณชอบร้านเนี้ย มันเป็นเพราะอะไรอะคะ? เป็นเพราะเมนูหรือเป็นเพราะรสชาติ หรือว่าเป็นเพราะบรรยากาศหรืออะไรอะคะ? อยากให้ช่วยเล่าให้ฟัง
ใช่ ๆ อืม โอ้โฮ

ใช่ คุณ คุณฟังดูเหมือนมันไม่น่าจะยากใช่ไหมครับ? แต่คุณรู้ไหมว่า ความยากของมันน่ะ ก็คือ ตอนนั้นน่ะมันเป็นหมูทอดกระเทียมครั้งแรกในชีวิต ที่ผมอะได้ลองเมนูหมูทอดกระเทียมด้วย คือ คือเป็นหมูทอดกระเทียมครั้งแรกอะ ซึ่งพอเราไปกินหมูทอดกระเทียมหลาย ๆ ร้านอะครับ เรากินแบบ อ่า เกิน 5 ร้านขึ้นไปเนี่ย เราเพิ่งมารู้ได้ว่า ไอ้หมูทอดกระเทียมของเขาเนี่ย มันไม่ใช่หมู ทอด กระเทียมที่เขาอะเข้าใจเหมือนคนอื่น คือหมูทอดกระเทียมของคนอื่นมันจะเป็นแบบเป็นหมู แล้วก็ผัดแห้ง ๆ มีกระเทียมราดข้างบนใช่ไหม อืม แต่อันนี้มันไม่ใช่ครับ มันเป็นหมูทอดกระเทียมแบบ เป็นหมูแบบหมู หมูชิ้นใหญ่ ๆ เหมือน เหมือนแบบหมูชาบู หมูสุกี้ในสมัยเนี้ย ใช่ แล้วมัน แล้วมันก็จะเป็นน้ำ ๆ น้ำ ๆ แบบขลุกขลิก ๆ หน่อย มัน มันเป็นอารมณ์คล้าย ๆ เหมือนแบบน้ำ น้ำราดหน้าอะคุณ อา แต่ แต่มันจะมีรสชาติของเขาเหมือนมันผสมหมูผัดซีอิ๊วกับหมูผัดกระเทียมเข้าไปด้วยกันน่ะ ใช่
เออ อืม เป็นยังไงคะ? ค่ะ อืม ค่ะ เอ๊ะ ยังไง? อา ค่ะ อืม อ๋อ แบบนั้น เออ เออ ๆ ๆ อ๋อ โอเค เออ แต่ละ แต่ละที่เขาก็มี มีคำ เขาเรียกยังไง คำจำกัดความนิยามของหมูทอดกระเทียมแตกต่างกันนะ อืม ๆ <laughs> เออ
เออ ไม่ ผมว่าที่นี่มันแปลก <chuckles> ใช่ ผมว่าที่นี่มันแปลก แล้ว แล้ว แล้วคุณเข้าใจไหม? พอมัน พอมันแปลกปุ๊บ ใช่ไหม เรา เราจะไม่รู้ว่าเราจะหาหมูทอดกระเทียมแบบนี้ยังไงอะ เพราะว่าสูตรในอินเทอร์เน็ตอะ เขาก็จะบอกวิธีทำหมูทอดกระเทียมแบบที่ ที่ทุกคนเขาทานกันอะ ที่แบบ ครับ มัน ที่มันจะคล้าย ๆ สามชั้นทอดกระเทียม หรือว่าผัดพริกแห้ง อะไรอย่างเงี้ย มันจะมีความคล้ายกัน ซึ่งที่เนี่ยมันไม่ใช่ <chuckles> มันจะเป็นหมูผัดน้ำมันหอย มันก็ไม่ใช่เหมือนกัน เพราะว่าหมูผัดน้ำมันหอยไม่ได้รสชาตินี้
เออ เออ ๆ เออ เออ ค่ะ เออ
นั่นแหละครับ มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่า ไปซื้อกินเถอะ คือถ้าอยากกินเมนูนี้จริง ๆ อะ ยอม ยอม ยอม ไม่ ยอมเสียสุขภาพก็ได้ แต่ว่าไปซื้อเขาก็กินเถอะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเป็นเมนูอื่นเดี๋ยวค่อยทำ เออ แล้วหลังจากนั้น จากนั้นนะ อือ ครับผม
<laughs> ไปซื้อ กินแทนใช่ไหม คะ? <chuckles> แล้วแบบ คุณ คุณเป็น คุณ มี เม เมนูแบบเหมือนกับเมนูแบบ เขาเรียกว่าไง เมนูหากิน จะแบบ <tsk> เขาเรียกว่าไงอะ เหมือน เหมือนไปร้องเพลงเราก็จะมีเพลง ห เพลง ร้องเพลงหากิน คือเพลงแบบเพลงที่เรา เราร้องได้ดี อะไรอย่างเงี้ย นึกออกไหม? แต่พอมาเป็นอาหาร เมนูอาหาร มันก็จะมีแบบเมนูที่คุณแบบเหมือนกับ อืม เมนูเนี่ยผมทำได้ดี ไปแข่งรายการเชฟเชิฟ อะไรคุณ หือ เข้ารอบแน่นอน เมนูอะไรคะ?
โอ้โฮ <chuckles> อ๋อ เออ ๆ เออ เข้าใจ ๆ อืม อืม อ๋อ <chuckles> อืม อืม อืม อันนี้ใช่ไหม ผมรู้สึกว่าเมนูนั้นที่ผมสามารถทำได้ดีอะ ณ ตอนเนี้ยอะนะ มันจะมีอยู่ สอง เมนู ก็คือ เมนูข้าวผัดกับเมนูที่ ใช่ ๆ ข้าวผัด แล้วก็ผัดพริกเผา
เออ ค่ะ ค่ะ ข้าวผัด อย่าบอกนะว่าไข่เจียว อะไรอย่างเงี้ย <laughs>
ไม่ ข้าวผัด ข้าวผัดไข่ธรรมดาเลย ผมรู้สึกว่า ช ใช่ ผมว่าผม
ข้าว ผัดไข่ แล้วก็ข้าวผัดไข่กับอีกอันหนึ่ง อะไรนะคะ? ทานโทษ
เอ่อ เป็น เอ่อ ผัดพริกเผาครับ อะไรก็ตามเอามาผัดพริกเผา ผมรู้สึกว่าผมทำ อร่อย
อ๋อ โอเค เดี๋ยว ๆ เดี๋ยวขอไปที่อะไรนะ ข้าว เมนูข้าวผัดก่อนได้ไหมคะ เมนูข้าว กือ อยากรู้ว่า ทำไมคุณถึงแบบว่าเมนูเนี้ย ผมอะ เป็นเมนูที่เลิศเลอสำหรับผมทำ ได้ ได้ดี อะไรอย่างเงี้ย คุณมีสูตร มีเทคนิคยังไงอะคะ?
ข้าวผัดเลย ได้เลยครับ